Mhm.
Ja. Habt ihr kalkiges Wasser?
Ja, das definitiv. Äh, ne, das tatsächlich nicht. Also, es ist es ist tatsächlich trinkbar. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so extrem kalkig oder so.
Ah, ne. Okay. Ja. Ähm
Da, ja nennt man denn das? Das mineralisiert das Wasser dann auch noch mal im Nachhinein noch mal selber so, als hättest du dann als würdest du
Ja.
das Leitungswasser kaufen. So kannst du's dir vorstellen. Mhm.
Okay. Ja, ja, okay, sehr gut. Ja, ja, okay. Ja, so was habe ich jetzt nicht. Also, ich bin ja hier in Frankreich und ich finde die die chloren das Wasser total viel. Also, es ist sehr gechlort. Das ist dann auch sehr unangenehm. Aber gut, ähm, hast du denn, ähm, irgendwelche Angewohnheiten oder überlegst du dir manchmal, wie du den Müll, ähm, vermeiden kannst? Also, ich gehe nämlich zum Beispiel jetzt also, da gibt‘s die Biocoop und da habe ich dann, äh kaufe ich r relativ viele Dinge, die so, weißt du, im die man so in 'ne Tüte reinmacht einfach.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Ich weiß nicht, wie man das nennt in Deutschland. Äh, so unverpackte Dinge, weißt du? Ich weiß gar keinen Ausdruck dafür.
Ich wenn ich jetzt ich habe jetzt kein Autosch Entweder nehme ich halt meinen eigenen Rucksack mit, wo ich die ganzen Sachen reintue schon an, da hole ich kein es gibt's.
Ja. Ja. Mhm. Mhm, ja.
Und, äh, die finde ich dann doch wiederum nicht so gut und da fängt es dann schon an, wo ich dann halt doch lieber die Stofftaschen zum Beispiel nehme. Aber das habe tatsächlich auch schon getan, wo es die Plastiktüten tatsächlich noch gab, weil
Okay, ja, ja.
ja. Und und ich finde, die Plastiktüten sind jetzt auch nicht unbedingt sonderlich, äh, schön. <chuckles>
Ja, eben, klar, ist nicht so arg schön, klar. Äh, ja, ich versuche auch eigentlich immer mit 'ner Tasche einkaufen zu gehen. Also, klar, äh, so 'ne Stofftasche dann, oder so. Ja, so 'ne h haltbarere, große Tasche, so. Ja, auf jeden Fall. Äh, andererseits, also, ich meine, es gibt ja dann auch für Gemüse gibt's ja auch so diese äh, na ja, da sagen sie, das wäre biodégradable. Also, ich meine so, ähm ja, genau. Wobei, da ist halt auch auf jeden Fall, wenn's Plastik ist auch wenn's wenn sie sagen, es wäre, äh, auflösbar, da ist ja trotzdem dann Plastik drin, ne? Also
Mhm. Mhm. Mhm. Genau. <chuckles> Ja, Biobeutel im Prinzip. Mhm.